هل ده بيحصل معاكِ كتير؟
هو، هو أنا يعني الحمد لله الحمد لله ده فضل من ربنا عليَّ، أنا مربّياهم على الحرّية شوية، الحرّية لكن المقنَّنة بقواعد والتقاليد والعادات بتاعة ال بيتنا اللي مش بتاعة المجتمع التاني اللي إحنا عايشين فيه، لإن إحنا أصلًا عايشين في مجتمع غربي.
آه. تمام. كويس. إمم. كويس، كويس، إمم.
ف فما فيش حاجة ب يعني ما فيش حاجة بتخوّفهم مِنّي عشان يكذبوا، ما فيش حاجة بتقلّقهم إنهم يكذبوا ييجوا يقولوها، فيمكن شوية الحرّية وشوية الكلام اللي كانت بيننا من وهُم صغيّرين، يعني أنا أنا أفتكر من وهُم صغيّرين أنا كان bus المدرسة لمّا كان بيجيبهم أول سنتين كده في ابتدائي، أنا قرّرت إن أنا اللي أرُوح أجيبهم وأودّيهم عشان أتكلم معاهم، عشان الساعة اللي الbus بيس بي بيوصّلهم أكون أنا أولى بيها.
إمم. إمم. آه. يعني تمام. إمم، فكرة هايلة.
ف ف فده كَسَر إن هُم ممكن يكذبوا في حاجة، م ما باحسّش إن في حاجة مستدعية الكذب.
تمام. طَب إمم.